Hey, du, ich habe da mit meinem Schlafrhythmus ein wenig zu kämpfen. Ähm, <clears throat> es ist so, dass ich eigentlich mir immer vornehme, früh aufzustehen, äh, jetzt nicht superfrüh, aber so, ich sage mal, 8, halb 9. Ähm, ich arbeite nicht, ich bin Student, dementsprechend, äh, muss ich jetzt nicht zwangsläufig früh aufstehen. Ähm, ja, aber ich merke immer wieder, dass ich dann äh, dann 10 Mal auf die Schlummertaste drücke und auf einmal, äh, sind wieder ist 'ne Stunde später oder 1,5, wenn's schlecht läuft. Ja, und dann hat man's wieder nicht geschafft, und dann ist man abends auch wieder später müde und so hat man sich dann irgendwie in so 'n <sighs> Teufelskreis manövriert. <sighs>
Ja, das, äh, Problem ist natürlich, ähm, ja, allseits bekannt, besonders bei Studenten, also, die sind ja haben ja, sage ich mal, 'n bisschen weniger verpflichtend, äh Verpflichtungen als der normale Arbeitnehmer. Da liegt es natürlich nahe, dass man seinen Schlaf auch mal 'n bisschen flexibel anpasst, sage ich. Ähm, wie lang hast du denn insgesamt schon dieses Problem? Schon dein ganzes Studentenleben, oder ist das jetzt erst gekommen?
<chuckles> Genau, ja. <laughs> ja. <laughs> Ne, zum Glück nicht, ähm. Also, es ist so, ich habe jetzt, äh, im Moment 'ne sehr entspannte Phase in meinem Studium. Ähm, ich studiere Jura, und ich habe jetzt, äh, im Sommer mein 1. Staatsexamen, äh, geschrieben, beziehungsweise im im Winter, äh, die schriftlichen Prüfungen und jetzt die mündliche Prüfung im Sommer. Äh, habe das jetzt geschafft, und jetzt fehlt mir nur noch 1 Klausur und 1 Hausarbeit, dann bin ich so weit fertig. Und, ja, ich habe in der Phase, wo ich für diese jetzt die Hauptprüfung da gelernt habe, ähm, habe ich das tatsächlich echt gut hingekriegt. Ähm, konnte da echt gut immer so zwischen, ich sage mal zwischen 6 und 7 bin ich dann immer aufgestanden, habe gefrühstückt und saß dann um 8, halb 9 am Schreibtisch und hatte da echt 'ne 'ne ordentliche Routine mir geschaffen, auch dass ich dann teilweise von von alleine wach wurde, so von der inneren Uhr. Und, ja, jetzt, nachdem ich dann diese Prüfung jetzt, äh, habe, ist das alles so 'n bisschen, ja, so 'n bisschen abgeflacht. Ähm ich hab mir halt erst mal gesagt: „Okay, ich gönne mir jetzt erst mal 'ne Pause”, weil das war halt die wichtigste Prüfung des Studiums. Die habe ich jetzt geschafft und dann dachte ich: „Ich kann's jetzt erst mal ruhig machen." Aber, ja, was den Schlafrhythmus angeht, bin ich aus dieser Pause nie so richtig rausgekommen, habe ich den den Eindruck. Ähm, ja.
Ja gut, das ist natürlich, äh, verständlich, dass man sich nach, äh also man sagt ja, Jura ist ja auch einer der schwierigsten Studiengänge und besonders die Staatsexamen, wo man durchfällt, dann ist es halt vorbei, wenn man's oft genug macht und dann steht man ohne alles da. Also, da kann ich schon verstehen, dass man sich da echt mal 'ne Pause gönnen möchte und wenn ich das richtig verstehe, ist es dann durch diese Pause quasi gekommen, dass du aus deinem Routinetakt rausgekommen bist?
Mhm. Genau, also die, äh, die Pause hatte ich mir dann gesagt mache ich mal jetzt auf jeden Fall, äh, 4, 5 Wochen einfach mal das, worauf ich Bock habe, so einfach mal, äh, guten Gewissens auch nicht lernen zu müssen, war 'n ganz neues Gefühl, und, ähm ja, dann hat jetzt ja das Semester, ähm, im Oktober wieder angefangen, aber dadurch, dass ich halt nur 1 Klausur und 1 Hausarbeit habe, die ich jetzt noch machen muss, habe ich dementsprechend auch nur, äh, an 1 Tag Uni, und die Vorlesung beginnt um 14:00. Dementsprechend ist die, ja, die der Zwang, da früh aufzustehen, halt auch nicht gegeben. Und, ich muss natürlich auch jetzt für die Uni dementsprechend wenig, äh, noch nebenbei machen so an Vorbereitung, Nachbereitung, weil's halt einfach vom Stoff her nicht so viel ist. Und dann, ja, ist also, ich merke schon, es es liegt halt wirklich hauptsächlich an dieser Verpflichtungslosigkeit, <chuckles> nenne ich es jetzt mal, ähm, dass ich da einfach diese diese Routine, diesen diesen geregelten Tagesablauf nicht habe und deswegen auch einfach nicht in diesen Schlafrhythmus reinkomme, den ich gern hätte.
Ja. Ja. Okay, ähm, verstehe ich soweit, aber jetzt musst du mir noch mal erklären, was denn dein Problem damit ist, dass du halt eben nicht so aufstehst, wie du möchtest. Also, wenn du sagst, du hast keine Verpflichtung, äh, so, sage ich mal, zumindest in Studienhinsicht, ähm, die dich binden würden, dann kannst du ja eigentlich auch sagen von dir aus, okay, ja gut, dann, äh hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, zu sagen: „Okay, dann bleibe ich halt länger liegen”, oder welche Konsequenzen hat das gerade aktuell für dich, dass du deinen Schlafrhythmus nicht so einhältst?
Mhm. Mhm. Ja, genau, also so erst mal habe ich mir halt genau gedacht, so, das kann man sich ja jetzt auch mal mal gönnen und warum früh aufstehen, wenn ich eh nix zu tun habe, so nach dem Motto. Ähm, ja, es ist irgendwie so 'n bisschen jetzt an dem Punkt, wo ich <sighs> also, ich mochte es generell eigentlich immer, äh, nicht allzu spät aufzustehen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich habe mehr vom Tag, auch wenn ich nichts zu tun habe, so nach dem Motto. Ähm, selbst ohne Verpflichtung hatte ich irgendwie das Gefühl, der Tag war insgesamt produktiver oder besser, wenn ich halt um 08:00, 08:30 wach war und nicht erst um 10:00, 10:30 so, ähm. Ja, irgendwie, ich ich habe halt so 'n bisschen gemerkt, dass ich so 'n dieses so 'n Grundgefühl von Zufriedenheit, äh, dass das so 'n bisschen zurückgegangen ist jetzt in der Zeit und ich merke tatsächlich auch, dass ich irgendwie so 'n bisschen äh, weniger energetisch so am Tag bin, dass ich tatsächlich auch mal so Müdigkeitsphasen habe über Tag, die ich komischerweise nicht hatte, wenn ich früh aufgestanden bin. Also, ja.
Okay, also du hast, sage ich mal, so 'n typisches äh, Schlafmützen-Feeling, dass man auch das Gefühl hat, dass man seinen Tag verschwendet und halt nicht völlig produktiv ist.
Genau, ja.
Ja, okay, das ist natürlich, ähm, sage ich mal, äußerst verständlich. Jetzt muss ich nur noch wissen: Ist es denn so, dass du nur das Problem hast, pünktlich aufzustehen? Also, ist deine Schlafqualität selber gut und du schaffst es auch, pünktlich, äh, einzuschlafen?
Ähm, ja, würde ich schon sagen, also ich habe eigentlich immer immer 'n recht, äh, tiefen und guten Schlaf gehabt, ich werde eigentlich, äh, in der Nacht auch nie groß wach und, ähm, ne, also da habe ich eigentlich nicht so die Probleme. Man man schläft halt mal nicht direkt ein, aber das ist ja völlig normal. Ähm, ne, aber so Schla Schlafqualität ist, würde ich sagen, eigentlich recht gut.
Gut, das ist ja schon mal zu wissen, dann wissen wir ja auch, an, äh, ja, welchen Fronten wir hier kämpfen müssen. Ähm, offensichtlich ist ja dann das Einschlafen kein Problem. Wie viel St also, wenn du sagst, du schläfst so gegen, äh, sage ich mal, 10:00 ein und schläfst dann, wenn's schlecht läuft, bis 10:00, also schläfst du dann tatsächlich teils 12 Stunden, oder?
<chuckles> Genau. Äh, ne, ne, also, ähm...
Oder liegst du dann einfach nur im Bett?
Äh, ne, also das habe ich das habe ich dann vielleicht eben falsch gesagt. Also, äh, ins Bett gehe ich halt auch eher spät. Ähm, das, äh, das frühe Aufstehen klappt halt auch deshalb nicht, weil ich dann abends, ähm, immer so also vor 12:00 gehe ich schon mal gar nicht ins Bett und ähm, ja, ich sage mal, wenn ich dann mal um 00:30 oder so im Bett liege, dann kann's halt auch oft passieren, da ich dann noch am Handy hänge und dann ist auf einmal 1:30 und dann
Ah ah, okay. Ja, okay, und dann bist du auch erst um 10:00 frühestens wach. Also, ähm, okay, okay, ja, dann, äh, ist natürlich klar, dass wir sagen müssen, dass wir jetzt hier wieder Richtung Routine gehen müssen, also wieder klare Zeiten schaffen müssen, sage ich mal, so was wie du musst ja nicht ganz früh ins Bett gehen, auch 11:00 ist ja nicht früh als Ins-Bett-Geh-Zeit, dann wären zum Beispiel, sage ich mal, 11:00 bis 7:00. Also das sind so, äh, Zeiten, die man ansch zielen kann, dann bist du halt 8 Stunden da, äh, also 8 Stunden im Schlaf, das, äh, reicht den meisten Menschen. Das würde dir wahrscheinlich auch reichen, oder?
Genau, ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, absolut. Mir reichen auch 6,5 bis 7, würde ich sagen.
Okay, also sage ich mal, wär 11:00 auf jeden Fall schon mal 'ne Einschlafzeit, ähm, die man anpeilen könnte. Und dann hast du auch grad gesagt, dass du dann auch noch am Handy bist und dann manchmal länger und das ist natürlich- sage ich mal- auch Gift fürs, äh, Einschlafen und für die Routine dann, ne? Ähm, das kenn ich se äh, äh, das kennen viele Leute. Dann sind die am Handy und, ähm, dann scrollen die noch vielleicht auf Instagram oder TikTok und, äh, befriedigen ihre Dopaminsucht durch irgendwelche, ähm, Kurzvideos. Das sind natürlich Sachen, die man sich da abgewöhnen müsste, also wahrscheinlich wär's sogar am besten zu sagen, ab 'ner gewissen Uhrzeit also, weiß ich nicht, äh, 9:00, 09:30, wenn ich wenn man um 11:00 einschlafen möchte, packt man das Handy weg und zwar so weit weg, dass man halt nicht mit der Hand drankommt, sondern vielleicht dafür aufstehen muss und dafür kaufe ich mir halt äh, 'n analogen Wecker oder halt 'n digitalen Wecker, aber halt einfach nichts, was 'n Handy ist und stelle den neben mein Bett, sodass man erst gar nicht in die Versuchung kommt, ähm, wieder länger wach zu bleiben. Äh, wie würdest du das finden? Ist das so 'n Vorschlag, wo du sagst, da könntest du mitgehen?
Ja. Ja, das weiß ich auch, ja. Mhm, genau. <chuckles> ganz genau, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, schon. Also das, äh, klingt eigentlich einleuchtend, das, äh, könnte ich durchaus mal ausprobieren. Es wär hätte ja vielleicht sogar, äh,- jetzt, wo du das sagst- den den doppelten, äh, Effekt, wenn ich mein Handy weiterhin also ich benutze im Moment ist mein Handy auch mein Wecker. Ähm, wenn ich mein Handy jetzt weiterhin als Wecker nutze, es aber weit genug weg liegt, dann muss ich ja auch aufstehen, um den auszumachen.
<chuckles> Stimmt, stimmt, stimmt.
Und, äh, das würde g mir, glaube ich, tatsächlich sehr helfen, weil diese, ähm also ich glaube, die der Wille, s wenn man eh schon aufgestanden ist, dann noch mal unbedingt sich hinzulegen, ist halt ja, ist halt was anderes als einfach im Liegen noch 10 mal auf 'n Knopf zu drücken. So, also ich glaube, das könnte vielleicht doppelt helfen tatsächlich.
Ja, ich sehe schon, äh, du bist auf jeden Fall sehr motiviert, dein, äh, Problem, ja, anzugehen, reflektierst dich schon selber und findest hier irgendwelche Synergieeffekte, die mir sich gar nicht auftun. Also, das ist schon mal gut und dann haben wir auf jeden Fall schon mal sage ich mal, das Problem, ähm, geklärt. Es geht auf jeden Fall um die Routine.
<giggles> <chuckles>
Pünktlich ins Bett, pünktlich aufstehen und vor allen Dingen, das, was du selbst zum Schluss gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig: Handy so weit wegstellen, dass man quasi schon durch dieses nervtötende Geräusch genötigt wird, äh, aufzustehen. Das wird dir auch wirklich helfen, ausm Bett zu kommen und ganz wichtig ist natürlich an der Stelle auch, sich nicht einfach wieder in das warme Bett reinzulegen. Also vielen helft es auch, wenn vor allen Dingen im Winter das Zimmer 'ne gewisse Temperatur hat, dass man, äh, morgens nicht direkt erfriert, wenn man aufstehen möchte. Also, das wäre vielleicht auch noch so 'n Tipp an der Stelle.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Ja, das stimmt, das ist gut. Ja, ja, das ist sonst noch mal 'ne 'ne Herausforderung, dass man da nicht direkt sagt: „Och, jetzt schnell ins warme Bett." Ja, aber ich glaube, das, äh, das kriege ich dann auch noch geregelt, wenn wenn ich den Rest denn, äh, hinkriege, aber dann dank ich dir auf jeden Fall dafür. Das war schon mal sehr hilfreich. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
<giggles> Ja, gar kein Problem, immer wieder gerne.